Angsthase, Pfefferhase oder Pfeffernase sagt man ja, ne? Egal, was war denn dein mutigstes Gespräch?
<chuckles> Mhm, mein mutigstes Gespräch in meinem Leben, das hatte ich tatsächlich, als ich so etwa um die 20 Jahre alt war und in 'nem dualen Studiengang im ja, im im falschen Studium festhing. <chuckles>
Okay, okay und dann, was ist passiert?
Ja. Hm, also, die Situation war: Ich war halt unter Vertrag für 'ne Ausbildung, für 'n Arbeitsvertrag und für 'n duales Studium samt Studiengebühren. Und ich hatte Informatik studiert und gemerkt, so: „Das passt so überhaupt nicht zu meiner Persönlichkeit.“ Und das musste ich nun aber meinem Chef beichten, der ja nun die Rechnung für das alles gezahlt hat.
Okay, ja, ja, ich verstehe. Da musst du natürlich gucken so. Wie hast du's dem verkauft? Oder erst mal fangen fangen wir mal erst mal bei bei den Gefühlen an so. Ähm, w wie hast du dich gefühlt? War's war's richtig schwer? Beschreib mal.
Mhm. Mhm, ja, wie habe ich mich gefühlt? Ähm, wirklich schlecht. Also, ich hatte, ähm, hm also, ich hatte natürlich frohen Mutes angefangen, dieses Informatikstudium aufzunehmen und dachte: „Na ja, hm, irgendwie interessiert mich alles so 'n bisschen. Das w das wird schon irgendwie passen.“ Aber so nach nach dem 1. Semester merkte ich so, dass ich mit diesen Vorlesungen und dieser ganze Mathematiklastigkeit und all den Formeln irgendwie nicht so richtig viel anfangen kann. Hm, dass mich das überhaupt nicht motiviert und auch komplett total abschreckt bis zu dem Punkt, dass ich beim dass sich echt so der der Magen umgedreht hat, äh, sonntags und ich dacht ich dachte: „Oh Gott, da da da das da das geht nicht mehr, da will ich nicht mehr hin,“ ja.
Mhm. Ei, ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ja, ja, da kann ich mir vorstellen, 'ne, dass, ähm da muss man eben was ändern. Ähm, aber jetzt ähm, wa was wie lange hast du gebraucht, diese Entscheidung zu treffen, ne? Wenn du ja sagst: „Es war echt, ähm, mutig, das zu machen,“ ne, dann denkt man ja, dass das wahrscheinlich der Entscheidungsprozess 'n bisschen gedauert hat, daran daran zu treten.
Mhm. Mhm. Mhm, ja mhm, äh, gehe ich gern drauf ein. Der Entscheidungsprozess der innere Entscheidungsprozess eigentlich der war eigentlich nicht so schwer. Also, ich habe schon ziemlich schnell gespürt so: „Das das passt nicht zu mir.“ Das Problem war tatsächlich die Verträge. Also, dieses duale Studium, das begann erst mal 'n halbes Jahr mit 'ner praktischen Ausbildung, bevor das Studium überhaupt losging. Das war schon mal 'n halbes Jahr investiert dann an, äh ja, an Dinge lernen, sich mit Dingen auseinandersetzen, ähm, und auch 'n halbes Jahr das bezahlt wurde, samt Urlaub. Das waren ja schon mal locker irgendwie locker über 10000€. Ähm, <chuckles> dann dann kam das dann kam das Semester, das 1. Semester, das hat noch mal 5000€ gekostet. Das sind schon mal 15. Äh, und dann vertraglich stand ich dann sozusagen in der Kreide bei diesem Unternehmen <chuckles> und das mit 20, ne?
Mhm. Okay. Ja. <chuckles> Also, nach 1 Jahr hast du hast du, äh, gesagt, ähm: „Das muss sich ändern,“ ne?
Ja, also, ich hätte es halt gerne schon früher gesagt, hm, konn konnte ich nur halt nicht. Also, erst na nach 'nem, äh wirklich, nach 'm 3/4 Jahr ging halt dieser Gedankenprozess erst los, so: „Hey, das passt nicht. Ich muss da jetzt irgendwie raus aus der Nummer.“, ne?
Ja. Okay. Wie lange würde so 'ne duale Ausbildung oder Studium generell gehen?
Hm, 4, 5 Jahre. Kommt drauf an, wie die Überlappungszeiträume sind.
Ah. Duales Studium?
Ja.
Genau, genau, ja, 4, 5 Okay, da warst du ja noch relativ am Anfang nach einem Jahr, ne?
Genau, genau. Äh
Wirkt sich ja auch bestimmt irgendwie mildernd aus, oder?
Ähm, ja, also, schon. Ich habe dann dieses mutige Gespräch, sage ich mal, aufge a äh, aufgesucht mit meinem mit meinem Chef, der auch gleichzeitig der Ausbildungsleiter war und das Schicksal, sage ich mal, von 150 Auszubildenden, äh, zu verantworten hatte also, war 'n deutsches Großunternehmen.
Hm.
Hm, ja, und da ging's mir gar nicht gut so, dieses Gespräch aufzusuchen und zu sagen so: „Äh, ja, apropos, ich bin hier jetzt 'n knappes Jahr in 'nem falschen Studium. Und, äh, ja, es hat ja auch Geld gekostet und, hm, was machen wir denn jetzt.“, ne? <laughs>
Was waren denn das für Gefühle jetzt konkret? War das war das Scham, war das Frust und w wo hast du das Gefühl? So manche Leute fühlen das ja irgendwie in der Magengrube, andere zittern vielleicht in den Händen irgendwie sowas.
Ja. Hm, also es war erst mal 'n tiefes Unwohlsein. Äh, das hatten das dieses Studium empfand ich als sehr, sehr einengend und komplett unpassend. Und auch dieses, äh, Gefühl in der in der Magengegend, dass sich der Magen umgedreht hat und auch Angst. So Angst, so irgendwie in einer Situation zu sein, aus der ich jetzt irgendwie nicht rauskomme, aber auch mit niemandem reden kann. Also, meine Eltern waren ja zu dem Zeitpunkt auch keine super Ansprechpartner. Die waren eher so drauf, dass die meinten, ähm: „Ja wie hier das dein duales Studium, das ist das praktisch 'n Sechser im Lotto, da würden sich andere die Finger nach lecken. Wie kannst du das denn nicht mögen,“ ne? Und: „W was willst du denn? Du wirst du wirst auch du wirst auch super bezahlt und andere müssen Kaffee kochen und du wirst hier machst hier 'ne Topausbildung.“ <chuckles> Al
Aha. So, ja. Bin Ei, ei, ei, das spielt natürlich dann auch noch rein, ne, wenn die anderen, äh wenn die wenn die Familie, Freunde da so Erwartungen an dich ran tragen, klar, ne, das das macht's ja noch schwieriger.
Genau, genau. Also von daher war dieses Gespräch schon echt mutig, ähm. Und glücklicherweise war mein Chef aber mega verständnisvoll und sagte: „Klar ist ja“ hätte mich ich hätte mit so viel Verständnis gar nicht gerechnet. Also der Mut hat sich ausgezahlt. Hm, und der Chef sagte: „Klar, äh, ich meine äh, es ist ich bin der Ausbildungsleiter und meine Berufung ist, andere Menschen in die Berufung zu helfen. Und dabei helfe ich dir natürlich, ganz klar.
Ich versuche das Ganze so, äh, chronologisch in meinem Kopf nachzuspielen, dass ich genau wirklich so 'n kleinen Film habe, was da bei dir abgegangen ist. Deswegen habe ich dich die ganzen Sachen gefragt nach nach dem wie vorher warst du, wie lang du studiert hast und so und jetzt ist quasi der Zeitpunkt, ähm, wo ich mir überlege, so jetzt ge äh, gehst du quasi zum Chef, klopfst an die Tür.
<chuckles> Ja, <chuckles> genau.
So, das stelle ich mir gerade vor. Kannst du mal erzählen, wie wie war da das das Setting? Was kann man sich vorstellen, dass man so 'n bisschen Bild im bekomm in Kopf bekommt und dann natürlich auch so, was ging da in dir vor?
Ah, ich glaube, die Situation war so, dass ich mich an einem Sonntag kurz bevor das zweite Semester losging und damit auch weitere Kosten losgingen, ähm, die sich dann auf meinem Rücken praktisch aufgetürmt hätten dazu sage ich später gerne noch mehr, dass ich mich a an einem Sonntag wieder so richtig schlecht gefühlt habe und dachte: „Gott, ich will da ich will da morgen nicht hin. Ich muss da jetzt irgendwie muss ich da jetzt raus aus der Nummer.“ Ähm, und ich habe dann tatsächlich meinen Chef angerufen, privat. Wir hatten so 'ne Telefonliste, ne?
Mhm. Aha. Am Sonntag?
Ja, auch sonntags. Und ich sage: „Äh, ja, äh, hm,“ ich hab da jetzt, äh der Anruf, der der war unglaublich schwer für mich. Das war so vielleicht der mutigste Anruf meines Lebens. Und habe gesagt <chuckles>
Genau, genau deswegen, deswegen. B bevor du du sagst, was du besprichst, so du ich ich muss das nachvollziehen. Also, es war 'n Telefonanruf und, ähm, äh, war ja bestimmt auch Überwindung dann den wirklich durchzuführen so. Hast du vielleicht gehadert mit dir, bis du das hast?
Ja. Äh, k komplett. Ja, wochenlang schon, monatelang davor ja schon. Aber an diese an diesem Sonntag habe ich dann da angerufen und gesagt so: „Äh, ja, hm also da wir kennen uns kannten uns auch alle“
Boah! Ich ich bin noch nicht fertig, Entschuldigung. <laughs> Aber war das dann an dem Sonntag, war das dann 'ne Kurzschlussreaktion oder hast du da dich noch mal so den ganzen Tag hin und her gewälzt oder stundenlang bis du dann das dich wirklich getraut hast da anzurufen?
Klar, gerne. Ja, ganz genau so war das. So ich könnt's nicht besser beschreiben, so war das. Und ich habe mich dann dazu durchgerungen in dem Anruf da habe ich aber noch gar nicht viel gesagt. Da habe ich nur gesagt: „Ja, äh, es es gibt da 'n Problem mit meinem dualen Studium und könnten wir da nicht vielleicht morgen mal so 'n Termin zu machen, das wär jetzt irgendwie wichtig.“ Äh, hat er gesagt: „Ja klar, machen wir morgen 'n Termin, ne,“ und dann kam der Montag. <chuckles>
Mhm. Okay. Aha. <laughs> Aber du hast schon angerissen, worum es da geht, am Sonntag am Telefon.
Ne, dass es halt 'n Problem gibt mit meinem dualen Studium. Dass es nicht dass es nicht um Noten ging, wusste er, weil ich war immer ziemlich gut.
Okay. Aha. Okay, okay, das heißt, ja, mhm
Joa.
d war's dann noch mal 'ne Überwindung am nächsten Tag am Montag? Weil das konkrete Thema war ja da noch nicht bewusst.
Klar. <chuckles> Klar, also, es war dann immer noch 'ne unruhige Nacht, dass ich dachte: „Okay, wa was sage ich dem dann Morgen und was macht der mit mir?“ Denn ich wusste, ich hatte Freunde, die auch in diesem Studium waren. N und, äh, die mussten letztendlich nach die haben's abgebrochen und mussten da 20.000 € zurückzahlen an die Firma. Und das ist als
<laughs> Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja und ich dachte, das würde mir auch blühen. Äh, das hat die Situation noch mal v noch mal vers
Okay, so langsam so langsam verstehe ich das auch erst richtig was das so richtig mutig macht, ne? Also, das ist ja 'ne richtig große, krasse Konsequenz die da droht.
Ja, was willst du machen, wenn du 20 bist? Wo willst du 20.000 € hernehmen? Ähm, einer meiner Kumpels hat das so gelöst, der hat dann im Anschluss 3 Jahre bei der Post Pakete Pakete geschleppt und Briefe sortiert. <chuckles>
Genau. Uff.
Ja, und ich dachte, das kommt auf mich auch zu. <chuckles>
Ja. <laughs> Ja klar und dann also, bist du bei ihm ins Büro rein oder wo habt ihr euch getroffen?
Genau, bei ihm ins Büro rein, äh, Ausbildungsleitung und habe dann auch die Karten auf 'n Tisch gelegt und gesagt: „Hier, so ist es. Äh, hm, ich hatte jetzt hier“
Hast du geschwitzt? Hast du gezittert?
Hm, ja, also, geschwitzt mit Sicherheit. Gezittert jetzt nicht, aber also, schon da w ich habe mich e extrem unwohl gefühlt, natürlich, klar, mhm. Und habe dann gesagt: <scoffs> „Also, ich habe jetzt festgestellt nach dem 1. Semester, dass dieser Studiengang einfach so überhaupt nicht zu mir passt als Person, als Mensch. Dass ich das auch Schwierigkeiten habe, das inhaltlich nachzuvollziehen und auch in dem Beruf auf gar keinen Fall arbeiten möchte. Und irgendwie geht das so nicht weiter.“ Äh, ja. <chuckles>
Mhm.
Genau.
Also, ich hätte, äh, grad noch mal, äh du du erzählst immer vom Inhalt, finde ich alles geil. Ich bin immer so 'n bisschen mehr so auf der Metaebene, was hast du Gefühle und so. Ich habe nämlich nor noch mal 'ne Frage und dann können wir wirklich richtig über den Inhalt reden. Ähm, hast du dir dann irgendwie wie hast du das geschafft, ähm, dich dann so zu überwinden, diesen Mut aufzubringen? Gab's da vielleicht irgendwie so 'n Ritual oder so so 'n mentalen Trick, irgendwie so 'n Action Mantra, jetzt mal in die Hände klatschen und jetzt mache ich's. Äh, wie hast du's geschafft, diesen Mut aufzubringen?
<laughs> Ähm. A ich glaube, das war wirklich Angst und diese diese tiefe dieses tiefe Bewusstsein, dass ich definitiv nicht den Rest meines Lebens in 'nem Beruf verbringen will und kann, der zu der absolut nicht zu mir passt. Das war so diese absolute innere Gewissheit: „Das geht so auf gar keinen Fall weiter.“ So absolut: „No!“
Okay, verstehe verstehe, ne? Also die Angst hat dich da getrieben, ähm, Schlimmeres zu vermeiden.
Ja, genau.
Okay. Und der Chef hat's dann irgendwie dann, ähm, relativ gut aufgenommen, hast du gesagt.
Der hat's viel lockerer genommen als ich. Der meinte so, wie gesagt: „Ja, also meine Berufung ist, Leuten in die Berufung zu helfen und, ähm, ja, wenn das jetzt so für dich nicht passt, ähm, kannst praktisch bei uns bleiben in der Firma, und du bist ja 'n guter so deine Noten sind ja gut und du engagiert dich ja auch gut, ähm, und du kannst praktisch in dieser Hochschule den Studiengang wechseln entsprechend deiner Neigungen und wir zahlen das halt weiter bis zum Schluss.“ Und ich so: „Hä, was? So einfach? Wie wie jetzt?“
<laughs> Mhm. Da ist dir ja da ist dir 'n Stein vom Herzen gefallen, oder?
Klar, bis zum heutigen Tag, ja.
Ja. Wow, wow. Ähm, und also, krasse Geschichte auf jeden Fall, ne? Da da da haderst du so lange mit dir rum, ähm, bis du dann die Mut aufbringst und dann im Endeffekt, ähm, war's eigentlich halb so wild, ne?
Mhm. Ja. Genau, ja. <laughs> Glück
Wenn du das mal so betrachtest, würdest du immer noch sagen also, ich will ich will's dir nicht kaputt machen, ne? Ist natürlich geil, so 'ne geile Geschichte zu haben, mutiges Gespräch. Aber aus der Perspektive, würdest du vielleicht nachträge nachträglich sagen: „Na ja, ähm so mutig war's dann aus” na ja, nein, ich will's dir nicht kaputt machen. Ich habe so dass Gefühl, ich mach 's dir kaputt dann. <laughs> Weil
Ach was.
das das Gespräch ist ja schon mutig, na, das muss ich dir lassen, das hast du aufgebracht, den Mut. Hast du vielleicht hast du vielleicht, ähm konntest du diesen diesen Erfolg, ähm, du d diesen Mut, den du da aufgebracht hast, äh, in eine in 'ne andere Situation übertragen?
Hm, den Mut jetzt nicht unbedingt, aber die Learnings. Denn genau das ist heutzutage mein Beruf, mein Kernberuf. Anderen Menschen, insbesondere jungen Menschen, in den richtigen Beruf zu bringen. Also, das war diese gesamte Erfahrung mit diesem Gespräch, hm, und auch meine weitere Karriere waren absolut prägend für meinen Lebensweg. Von daher hat das 'n gravierenden Einfluss bis heute auf mein Leben.
Später noch. Also, bist du im Bildungssektor unterwegs?
Äh, i n ne, ich bin Diplomkaufmann und Psychologe und mache psychologische Tests mit jungen Menschen, um die in Berufe zu bringen, die wirklich zu ihrer Persönlichkeit passen.
Ja? Wie kommen die Leute da auf dich zu? Ähm, das ist ja eigentlich so was, f so was klingt ja 'n bisschen nach Arbeitsvermittlung, ne?
Äh. Ähm, ich hatte jahrelang bei 'ner Unternehmensberatung gearbeitet, um das noch kurz so zu skizzieren, hm, die darauf spezialisiert war für für die deutschen Großunternehmen, ähm, die, äh, Auszubildenden, äh, und die Fachkräfte zu rekrutieren. Da habe ich erst gearbeitet und inzwischen mache ich das aber frei freiberuflich mit eigener Website und so und, ja, kann dann eben auch freier, äh
Ja.
freier Empfehlung aussprechen, hm, für jüngere Menschen. Und das erfüllt mich total und, ja, da hat dieses dieses Gespräch definitiv wesentlich zu beigetragen.
Ja, also, quasi der, ähm das, was du weitergibst an an die Jugendlichen.
Genau, ja, ja.
Genau. Und aber die ich meine, da bist du dann selbstständig, hast deine eigene Firma oder Business, vielleicht hast du sogar Angestellte? Weiß ich nicht. Aber, auf jeden Fall, das ist ja auch 'n gro ganz, ganz mutiger Schritt, äh, 'n Unternehmen zu gründen. Machen hier die wenigsten.
Ja, genau. Also, aktuell arbeite ich noch freiberuflich im Kleinen. Aber, ähm, das Ziel ist auf definitiv, ähm, das zu 'nem kleineren Unternehmen, äh, auf aufzuziehen im Bereich Coaching und im Beruf, äh im Bereich Selbstwerdung, Motivation und Berufswahl, mhm, ja.
Ja. Ja, das ist mutig. Das ist sehr, sehr mutig.
Ja das war so Das wäre so das Ergebnis eigentlich meines dieses, ja, mutigen Gesprächs sozusagen.
<chuckles> Super, super. Ja, ähm, ganz tolles Thema, ganz tolle Erfahrung, die du da gesammelt hast. Ähm, da kann man sich noch 'n Beispiel nehmen, würde ich sagen. <laughs>
Ja, danke dir. War auf jeden Fall superspannend, äh, mit dir zu sprechen und das mal so schildern. Und ich hoffe natürlich, dass ich in Zukunft, äh, Menschen, hm, auch, äh, zu mutigen Gesprächen bewegen kann, um den richtigen Beruf zu ergreifen.
Na, vielleicht buche ich noch mal 'n Termin bei dir. <laughs>
<laughs> Ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, ne? Und, ja, vielen Dank noch mal.
Danke. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Bis dann. Tschau, Tschau.
Tschau.